Então, eu tentava já escolher mas a minha mãe a minha mãe interferia bastante, né. Ela queria mais menininha, eu sempre gostei de andar bem arrumadinha e a minha mãe sempre me arrumou muito, eh, com um sapatinho branco, meia calça branca, "olha não pode fazer isso, senta direitinho", e sempre foi muito assim a um uns tênis brancos impecáveis. E eu, né eu a adolescente, já não queria mais nada disso, super arrumadinho, cabelinho chanel, com com franjinha e tudo muito arrumadinho, muito no lugar certo. E eu, maiorzinha, né, adolescente, já não queria mais. Eu queria mais ser rebelde, "ai vou ter o cabelo grande, vou usar uma calça bem folgadona, colocar um monte de".
Uhum. Uhum. Uhum. <chuckles> <laughs> Já deu seu nome, né, já está ali preparada para assumir sua identidade, quem você é. Aí depois eh, qual foi o ponto de virada desse estilo pr para o estilo que você tem não sei se é o estilo que você tem hoje ou o próximo estilo, né, depois dessa adolescência.
Uhum. É. Ah, eh, depois da adolescência eu acho que eu fui mais, assim, eh, mais tranquila. Mas ainda assim usava uma estampa aqui e outra ali, umas cores, e aí também, né, eh, com o passar do tempo depois eu tive filhos e aí eu engordei, então eu pegava roupa do guarda-roupa da minha mãe, que já era uma coisa assim já mais senhora. Eh, até coisa assim, "ai ela não queria mais", ou ela comprou um vestido, ficou um pouquinho menor, ela me dava. E eu usava, sabe, umas coisas assim que não tinha nada a ver comigo mas eu estava gra ganhando, né, eu usava. E a minhas irmãs também, uma passava roupa para outra, eu tenho três irmãs. <giggles>
Uhum. Hum, ok, boa. As suas irmãs são mais velhas ou mais novas?
Elas são mais novas, as minhas irmãs são mais novas.
Então você que abria ali o o caminho, né, o território da moda.
Uhum. Sim, mas aí a gente dividia muita roupa, pegava roupa também da nossa mãe e tudo mais. Então, era muita coisa para gente, eh, fazer, né, para administrar.
Engraçado que você comentou você comentou sobre
De estilo e misturava meio que o tudo de todo mundo.
Uhum. Você comentou aí que na sua infância, né, você, eh, meio que tentava escolher, mas a sua mãe realmente dava a ler a última palavra, né, você co colocava a meia branca, o sapato, tudo isso. E eu tenho memórias, não sei se você também tem, que eu eu queria muito, s
Não, não tenho irmão menino, não. <laughs>